Conta pra mim, como que a relação com o seu corpo influenciou no seu estilo?
Então, eu acho que eu tenho uma relação, assim, que é difícil, acho como toda mulher, né, a gente nunca acha que a gente tá com o corpo perfeito é, nunca tá feliz com o corpo, mas é é é sempre uma busca também de um corpo magro, né? Eu eu sempre vejo isso assim que que o meu estilo, ele funciona melhor comigo quando eu tô com esse corpo magro. Quando eu tô um pouco acima do peso, a relação do meu corpo com certeza interfere no meu estilo e eu acabo repetindo muito a roupa. Eu acabo indo pra um lugar de conforto, muito mais do que de de tentar ousar, porque eu acho que a sociedade acaba o corpo magro é muito mais aceito pra você ousar, né.
Nunca tá feliz, né? <chuckles> Aham. Olhando dife Ah, entendi. Né, que na verdade às vezes isso é também uma coisa mais nossa do que do resto das pessoas, mas, é, eu entendo, eu também tenho um pouquinho disso.
Pessoal, né? É, eu acho que toda mulher também sofre essa pressão, né.
Quando Uhum. Quando você fala nessa coisa do do seu relacionamento com o seu corpo e o seu modo de vestir, por exemplo, né, quando é que você se deu conta que "Ai, eu tô um pouquinho acima do peso", e já começava a vestir diferente, tipo, diferente como?
Uhum. Eu acho que eu acabo não ousando tanto, eu vou muito para o preto, eu vou muito para as cores neutras, porque eu s
Ah, já tenta se esconder mais.
Esconder o corpo, exato. Então, eu vou para esses lugares de conforto, assim. E e eu acho que, enfim, eu acabo porque, por exemplo, eu adoro estilo, eu adoro moda, eu adoro me vestir com roupas diferentes. E eu sinto que, quando eu eu sou uma sanfona, eu eu vou e venho, engordo e emagreço, engordo e emagreço. Tô com corpo magro, tô com o corpo um pouco mais assim, então é uma coisa que é já é recorrente na minha vida, assim. Então, eu tô acostumada, mas nem tanto assim, porque, quando eu tô acima do peso, é muito difícil me vestir, pra mim. É. Porque parece que nada fica bom. É.
Uhum. Aham. <laughs> Já tá acostumada, né. Já te incomoda, porque, provavelmente, né, mexe na autoestima. Uhum. É verdade. <chuckles> Aconteceu já alguma vez na sua vida, assim, não sei se você teve filho, ou uma gravidez, ou uma cirurgia, ou uma mudança brusca, né, no seu peso, que fez isso pesar mais pra você?
Então. Sim. Não. Não. Já. Já teve uma vez que foi uma mudança hormonal, quando eu me mudei de país tal, e e acabou que eu engordei 10 quilos em 1 mês. E aí, foi tô, perdi todas as minhas rou eu eu fui no médico, ele me deu uma bomba de
Nossa!.
de hormônio para a minha menstruação descer, que não estava descendo, só que a minha menstruação não desceu e eu engordei 10 quilos de quebra.
Uhum. Nossa, 10 quilos em 1 mês.
É, e aí
Ai, imagina! Para você, deve ter dado, né, um um porque assim, já tem cer já a menstruação não chega, ainda vem um outro problema que é o corpo.
É. É. Então
Então aí é que não vinha mesmo, né? Porque, pelo es o estresse e tudo.
Então, aí já eu já fiquei mal, assim. Minhas roupas não cabiam, eu tive que comprar roupas novas e as roupas não tinham mais nada a ver comigo, enfim. E aí, eu ficava carregando também essas roupas que não cabiam mais em mim, porque eu achava que eu ia conseguir emagrecer. Tem sempre, tem toda essa coisa: "Não, mas eu vou, quando eu voltar para o meu corpo", eu só falava disso, assim: "Quando eu tiver meu corpo de no". É, parece que eu estava f que eu tô com esse negócio aqui que, né, meu, sabe? <laughs>
Uhum. <chuckles> Quando eu voltar para o meu corpo, né? Que esse aqui não é o meu, não me pertence. <laughs> Tem alguma peça, sabe, ou ou algum look completo que que você usa sempre, que te representa?
Tem, tem, até que tem. Eh, a cada a cada versão, assim, muda um pouco. Eh, eu comprei agora, eh, atualmente é esse. Eu comprei uma calça que ela é, lindíssima, assim, ela é meio anos 70, ela é alta, tá o corte mais reto, ela tem embaixo, bem retrô, ela é meio creme, assim, e ela tem uns escritos marrom, que são essas letras da década de 70, então, ela é toda como se fosse grafitada, entre aspas, com é o estilo da década de 70 e tem várias frases, assim, ela tem um bolso redondo na frente que é símbolo da paz e amor é, e e ela é linda, assim, eu coloco ela, eu coloco eu tenho, tipo, uma lingerie, assim, que é como se fosse maiô, eh, meio bege também por baixo, e aí, eu coloco uma blusa meio princesinha, assim, bufante por cima.
Sim, me conta qual que é. Ah, bem retrô né? Uhum. Ah, que diferente! Aham. Pra quebrar né? <chuckles> Pra equilibrar o look. <chuckles> Você acha que esse super te representa nesse momento?
É, é, pra é, pra ficar mais fofa. Eu acho, eu acho que me representa porque
O que que você prioriza, né, o conforto, né, o estilo?
Eu gosto muito do conforto, do estilo por exemplo eu tenho, eh, um sapato que eu acho muito difícil, assim que é a minha peça coringa, porque é difícil eu não sair com ele, porque ele é muito confortável e e eu também eu acho o estilo dele muito bonito, que eu tenho um Doctor Martens que ele combina com tudo, assim, eu posso tá com qualquer roupa acho que eu já usei ele em todas as ocasiões possíveis, assim, então, eu ado É, então, eu adoro conforto, mas eu também adoro o estilo, eu adoro peças mais com cortes mais bonitos mais alfaiataria, tal, mas não o só também.
Aham. <laughs> É bem coringa né? É isso que eu te aham, é isso que eu ia perguntar, né, se você quando você se veste, né, você acha que você veste se veste, assim, pra sua autoestima, ou você acha que é mais uma questão mesmo de de estilo só de de vitrine né?
É. Eu me visto pra mim, como uma coisa de diversão, assim, eu uso muito minha criatividade pra pra eu me vestir mesmo, então, é uma coisa pra mim, assim, eu sinto.
Uhum. Já aconteceu algum momento que você se sentiu pressionada, assim, ou pela sociedade, né, ou pela sua família, ou pelo por padrões de beleza, em relação a como você se veste? Tipo, já se sentiu não adequada ou inadequada, no caso?
Hã. Na maneira de vestir? Eu acho que que isso
Uhum, cor vestir cor
eu acho que isso é um pouco comum, assim, para as mulheres, porque, sei lá, se você usa uma saia num lugar alguém já te dá uma olhada, assim, se eu, eh pelo menos eu, assim, eu sempre vou me sentir julgada, assim, por mais que tipo, às vezes não é a intenção, né, da pessoa, mas às vezes é o é o nosso próprio olhar, assim, que já julga, né?
Uhum. <chuckles> Alguém já comentou, tipo: "O que que é isso?" Por exemplo, a calça: "Ah, que calça é essa? Muda isso".
Ah, já, mas isso eu não ligo. Tipo: "Nossa, que roupa esquisita. Você se veste meio esquisito", tal, "Você é meio excêntrico seu jeito de se vestir", mas eu não ligo, porque é uma coisa que eu gosto, então
já aconteceu? Não? Como que você <chuckles> Então, assim, se responde, assim: "Ná, eu gosto e pronto".
Eu respondo, assim: "Ah você achou? Ah tá, não eu gosto".
Um pouquinho tira de tempo, né? <chuckles> Uma forma educada, gentil de cortar, né, de dizer: "Ah, tá bom, você não gosta, mas eu gosto!"
É. <chuckles> É. Eu hein? Eu eu não me <laughs> Eu não me importo muito
Uhu <chuckles> né. Eh eh, sempre as pessoas com opiniões que, né que ninguém pediu, né?
É, e principalmente, assim, com comentar sobre o corpo da pessoa, comentar sobre a roupa, eu acho tão deselegante, assim. Pô! Eu não é, "eu não pedi sua opinião querido, eh fica na suazinha". <laughs>
<chuckles> Ah, eu também, acho horrível. Não, eu não comprei a roupa com o seu dinheiro, né, então, por que que você tem que dizer o que você acha?
É, e tipo, assim, "eu me vesti pra mim, não me vesti pra você".
É é, a pressão da sociedade e das pessoas in inclusive dos homens de achar que as mulheres se vestem na rua, né, sensuais tudo só po po aham, coitados. <chuckles>
É. Pra eles. É, é coitados, mal sabem que a gente tá nem, aí.
Hum por que que né, por exemplo, se tem uma pessoa que tá bem acima do peso, que tá passando por exemplo, agora pelo período que você já passou, questão de não se não pertencer ao próprio corpo, né, que tá tentando alinhar o estilo, né, ao ao corpo de hoje, eh, que que você tem alguma dica, né, de roupas coringas ou de adaptar peça
Aham. Sim, sim, eu acho que eu acho que é muito conhecer o que fica bem pra você, foi uma coisa que, eh, eu aprendi, assim. Eu eu sempre tive noção do que ficava bem quando meu corpo estava magro. Mas depois que eu engordei, eu tive que reaprender tudo. Então, é tipo, ex experimentar, eu acho que é isso. Eh: "Eu nunca usei esse tipo de coisa, mas meu corpo tá diferente, eu já não sei mais fica bem. Vamos experimentar? Vamos fazer proporções, assim, no corpo?" "Eu tenho uma perna mais", é, por exemplo, eu tenho uma perna mais curta e mais grossa, então: "O que que eu posso fazer pra alongar essa perna?" Então, vou usar uma calça mais alta, pra me dar uma sensação "Eu tenho um quadril um pouco mais largo", então, eu tenho que brincar com isso pra me deixar mais longilínea então, assim, eu vou vendo opções que funciona pra mim, porque às vezes eu vejo uma modelo linda com uma roupa e eu falo: "Eu quero essa roupa porque eu achei perfeita", e eu coloco eu fico igual botijão de gás, então, assim é é eu acho que vai muito, <laughs> eu acho que vai muito de experimentar, eu acho que é importante, exp inclusive, tem uma menina que eu sigo no Instagram que ela é acima do peso, mas eu acho ela tão estilosa, ela é tão sexy, e ela é tão, assim, poderosa. Ela me empodera muito, sabe? Que eu falo
Uhum. Sim. Uhum. Sim. É, e como você se sente bem, né, também. Uhum. Sim. <laughs> Não. Sim. Ai depen é isso, né, eu acho que a roupa também depende de quem veste. Hum Uhum.
Depende de quem veste, eu fa ela ela até fala; "Que ela tem um molho, que ela eh que ela tem o" e, é verdade ela tem o molho mesmo ela tem um, borogodó assim, forte nela que que você olha pra ela e fala, assim: "Nossa que mulher bonita", mas ela tem uma barriga enorme, por exemplo, que não é um padrão, assim, que você fala eh, então, é é ela me inspira demais, assim. Então, eu acho que também começar a olhar pessoas, eh, com a mesma generosidade que você olha pra pessoas que você admira, assim, tentar olhar paro o seu corpo e pra você também, eu acho que também
<chuckles> Que legal. <chuckles> É, completamente fora, né, do padrão. É, né, que às vezes a gente é tão du duro com com nós mesmos, né, exigente, crítico
É, não. Aham.
e talvez, as pessoas que estão de fora, não estão nem, aí, não estão nem olhando para o que que você tá vestindo.
Exato.
É abraçar também a nossa insignificância, né, perante o mundo. É, é. "Ah não, vou com isso não, vou com essa blusa fluorescente e vão me olhar", mas ninguém tá nem aí, às vezes é isso.
É, é, tipo, ninguém tá nem se reparando pra você, só sai e se diverte. É. Às vezes é isso, é mesmo.
Você gosta de brechó, por exemplo? <laughs>
Amo, sou completamente obcecada por brechó, eh, adoro roupa usada, inclusive ontem foi uma coisa até engraçada, eu tava a gente tava eu e minha prima a gente ia para um brechó, eh, de caridade, né, porque umas 4 bro blogueiras aqui de Portugal tinham colocado as roupas lá pra doar e você tinha que pagar pra entrar pra poder só que a fila estava quilométrica, ela estava virando esquinas, assim, e aí a gente desistiu, e aí nisso que a gente chegou no prédio dela a gente viu uma pessoa deixando roupa, assim, embaixo, a gente pegou sacos, ela jo pra jogar fora, né, e aí a gente a gente foi futucar, a gente achou várias coisas legais, assim, a gente falou: "Nossa, a gente fez nosso bazar sem gastar 1€." Então
<chuckles> Ah! Nossa! <laughs> E foi futucar o que que tinha. Gente, imagina, né, incrível. É incrível como essa coisa do do reciclar pode o que é u o que não é útil pra mim, pode virar uma peça coringa, é uma coisa que a outra pessoa procurava.
<laughs> É. Exato, aí depois minha prima me mandou uma mensagem aqui falando, tipo: "Olha, parece que o negócio lá foi péssimo, porque elas só colocaram tava muito cara as roupas", eh, a voluntária contou pra ela, assim, que, tipo, que era a maior furada as co as roupas estavam caríssimas.
Ah, olha só, tá vendo. Ma usaram só o brechó, no caso, só como publicidade, né, como marketing pra elas mesmas.
É. Caras de d é. Exatamente.
Porque se se o pre se o preço não era coerente com o ambiente, né, porque é um brechó, você não pode cobrar o mesmo preço de uma loja.
É. Eu acho que porque como era caridade, eu acho que elas que se aproveitaram também pra poder, tipo, usar isso como uma forma de fu para o bem, né, porque, tipo, se é caro, eh, ela a a associação lá ia ganhar mais dinheiro, mas mesmo assim não estava muito coerente com o preço que é de lá, que é mais tipo, se fosse pra pessoas que realmente precisassem, não iria ser legal, né, precisasse de roupa.
É, né. Uhum. Você acha que o fato, assim de, por exemplo, a diferença de clima, né, entre a Europa e Brasil, você teve dificuldade de re de, né, de refazer o guarda-roupa, de entender o que que você ia usar, né, o tecido mais adequado?
Muita. Caramba. Sim. Caramba. Exato. Caramba, você pegou num ponto que pe que me pegou muito, porque assim que eu cheguei aqui eu eu eu eu leve né, eu tive que desfazer de muita roupa no Brasil e tal e tudo mais, e
Que na verdade você sabia que não ia servir, né, que não ia ser útil aqui.
É, eu ia ter que meio que f refazer um guarda-roupa, tal, então, eh, eu quando eu cheguei e chegou o inverno, depois, né, eu cheguei depoi eu cheguei antes, mas depois veio o inverno, eu eu colocava uma um casaco, assim, que eu tinha, né, eu eu fui até em um date com uma pessoa, ele falou assim, e no inverno, né, ele falou assim: "Esse casaco aí é de outono." Aí eu falei: "Gente, mas esse casaco aqui no Brasil pra praticamente pega fogo se você usar ele no inverno, né. É muito quente." Aí eu falei: "Como assim é d é de outono? Como assim?" Aí eu comecei a estudar sobre o que que eu posso usar pra poder eu aí eu entendi que a lã, a gente usa muita lã, a gente usa esses tecidos tecnológicos que esquentam, enfim, eu fui entendendo por que eu estava us eu estava tremendo, assim, de frio. Ele falou: "Não, sua roupa tá completamente inadequada." Não, mas não falou assim no não, mas não falou num sentido assim, eh, que, tipo, pra me rebaixar, mas ele falou pra, tipo assim, eh
<chuckles> É pra ir na, é, <laughs> pra escalar o Himalaia né. Uhum. É verdade, é verdade. <chuckles> <chuckles> Inadequa nossa, que ignorante, mas v quase, né? Falou sem falar. Pra dar um toque, né?
Você não é porque tipo assim, eu não conhecia mesmo, eh, eu já tinha passado o inverno no Japão, mas aquilo era mais frio.
Isso, né, mas, é é tudo é tudo experiência, né, tudo aprendizado e ele deu o toque e foi o que fez você procurar.
É. É, eu falei: "Ah tá." Aí eu dis aí eu comprei um casaco 100% lã, no outro dia eu falei: "Não, eu não vou passar frio é mesmo, agora eu vou ter meu casaquinho." Aí fui numa feira de rua que era bre tipo o brechó e aí comprei um casaquinho de lã, enfim, me deixou muito mais quentinha.
<laughs> <chuckles> Sim. Então sua peça coringa já entendi que é o seu Doctor Martens.
Meu Doctor Martens, exatamente.
Oh, <chuckles> muito obrigada, viu, <chuckles> por compartilhar tu todas todas essas coisas, esses detalhes. <laughs>
Ah, obrigada. Adorei também. Adorei falar com você. Muito obrigada pela conversa. Tchau, tchau.
Obrigada, tchau, tchau.